จริง ๆ อะ เราไม่คิดเลยว่ามันจะมาถึงจุดจุดนี้ได้ ภายในเวลาแค่แบบ 2 ไม่รู้ถึง 3 คือหมายถึงว่า ตั้งแต่ที่มันออกมานะคะ เราแบบว่าไม่ได้ติดตามแบบลึกกว่านั้น แต่ว่าเราเพิ่งเห็นตัวของ ChatGPT อะ เขาออกมาประมาณ ช่วงประมาณพฤศจิ ตอนประมาณปี 2022 ที่แบบเห็นแบบชัด ๆ น่าจะเป็นช่วงนั้น แล้วเราก็แบบ เหมือนตอนนั้นน่ะ เขาแค่เป็นเอไอธรรมดานะ รู้สึกว่าจะยังแบบสร้างภาพไม่ได้ แค่แบบคุยอย่างเดียว แล้ว แล้วตอนนั้นเขาก็ยังดูแบบเหมือนยังอ๊อง ๆ อะ ยังคุยเล่นไม่ค่อยได้ ข้อมูลก็แปลก ๆ ยังแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่ทุกวันนี้ก็คือแบบ แทบจะแบบ อืม เก่งกว่าคนแบบหลาย ๆ คน เอาจริง ๆ ตอนเนี้ย อืม
ครับ อืม ๆ ๆ อืม ครับ อืม ๆ ๆ ๆ อ๋อ อะฮะ อืม ๆ อา ครับ คือมัน เหมือนว่าพัฒนาการมันแบบไปแบบเร็ว แบบก้าวกระโดดเลย ใช่ไหมครับเรื่องนี้? ที่คุณแบบ อ๋อ โอ้โฮ
ใช่ ใช่ค่ะ เร็วมาก เร็วแบบ เร็วจริง ๆ อืม
โอ้ แล้ว ที่คุณลองเริ่มใช้ คุณใช้สำหรับอะไรบ้างครับ? งาน ชีวิตประจำวัน หรือว่าใช้ เอ่อ อันไหนบ้าง? อยาก ห อยากลองให้ <tsk> ไหนเล่าให้ฟังหน่อยอะครับตรงนี้ <sniffs>
อืม ได้ค่ะ ต้องบอกว่าจริง ๆ เรา ตอนนั้นเป็น เป็นช่วงที่แบบเหมือนเรียนอยู่ด้วย ก็เลยใช้ ส่วนมากน่าจะเป็นเกี่ยวกับ ตอน เกี่ยวกับเรื่องเรียนนี่แหละค่ะ แบบในมหาลัย เพราะว่า
ครับ อืม ๆ อ๋อ เริ่มจากเรื่องเรียนเนาะครับเนาะ โอเค ครับ
ใช่ ใช่ค่ะ ก็ ก็คือจริง ๆ มันช่วยได้ แต่ว่าตอนนี้ดีกว่าเยอะมาก ๆ ตอนนี้คือแบบ ฉลาดสุด ๆ <chuckles> ใช่
อืม เออ ก็คือใช้มาแบบ โอ้โฮ อ่า ใน ช ในช่วงริ ตอนเรียนนี่ใช้ ใช้อะไรบ้างครับผม? เอ่อ เอาที่แบบใช้เป็นหลักเลยตอนนั้น
แต่ แต่แบบ อืม หลัก ๆ ก็จะเป็น ChatGPT นะคะ เพราะรู้สึกว่า เป็น เป็นตัวแรกที่เราได้ยิน แล้วก็เรารู้สึกว่ามัน อืม ไม่แน่ใจว่าเป็นอันแรกไหม? แต่ว่า เออ เป็น เป็นอันแรกที่เราแบบว่าได้ยินแล้วก็ใช้เลยอะค่ะ ก็เลยอาจจะเหมือนสนิทกะเขาหน่อย <chuckles> อันอื่นก็จะไม่ค่อยได้ใช้ขนาดนั้นด้วยอะค่ะ
อา ครับ อืม อือฮึ อืม ครับ เออ ใช้ในรูปแบบ อ่า ทำการบ้าน เรียนหรือว่าทำรายงานครับ? ไท้แบบไหน บ บ้างเป็นหลักไหมครับ? หรือว่า เอ่อ หลาย ๆ อย่างเลยตอนนั้น?